هاقول لك. أول فيلم أخشّه لهنيدي سينما، كان صعيدي في الجامعة الأمريكية. تمام؟ أ آه <giggles> أول بقى حاجة كنت صغير ساعتها كنت في تالتة إعدادي تقريبًا، وكان في كده يعني شباب ع تحت البيت عندنا فاتحين supermarket وبتاع وكده، وكان ابن عمي صاحبهم فقالوا: "رايحين السينما وبتاع." شِبطت أنا فيهم، واتخانقت مع مام آه. واتخانقت مع ماما، وبابا، لازم أروح السينما كانت أول مرّة أروح السينما خالص كمان.
ياه! ده قديم أوي. <chuckles> و <giggles> آه. آه. إمم. آآ رُحت أنت معاهم. آه. م ما كانوش عايزين يودّوك والّا إيه؟
آه. لأ، اللي هو إزاي تروح معاهم، دول شباب كبار وبتاع وكده. معلش هاروح. أنا عايز اروح بقى معاهم. آه، ودَبدَبة، وعِياط، ويعني كانت الدنيا م خربانة عشان أروح الفيلم ده. راح في الآخر بقى، بابا نزل للشباب دول، قال لهم: "هتاخدوه معاكم، وخلّي بالكم." والمهم، رُحت الفيلم آه <laughs>
آه. يعني م م مش فكرة السينما نفسها يعني. <chuckles> آه. بقى وقعدوه في الصف الأولاني والكلام ده. لأ الصّف الأخير معاك <laughs>
آه. قعدت بقى في ال السينما، واشتغل الفيلم، وكانت بقى إيه، يعني انبهرت يعني سيبك من قبل هنيدي، بالسينما بقى، وإيه الكراسي دي، وإيه التكييف ال والصوت، والسَم
إمم. آه. فكرة السينما عمومًا. كانت أول مرّة بقى داخل بقى تشوف شاشة كبيرة بقى. آه. أنت تتك أنت بتتكلم عن كمان عن عن عن سينما مثلًا صعيدي في الجامعة الأمريكية زمان، اللي هو ما كانش لسّه كمان طلع ال ال الشاشات اللي هي ال الكبيرة دي وال الsmart ولا الكلام ده كله. كان التلفزيون الصغير بقى اللي آخرك واحد وعشرين بوصة، 24 بوصة بالضبط آه. فأنت داخل ب داخل السينما، فحاجة على الشاشة كبيرة جدًا، حاجة ضخمة.
أول مرّة أخش أشوفها آه. آه. أيوه، أيوه. اللي هو في زراير في الجنب ده. أيوه. هو آه. بالنسبة لي يعني حاجة عملاقة، يعني إيه ده؟ إيه كل ده، جه منين ده؟ د دخلت بقى آه. محمد هنيدي بقى ولمّا ابتدى بقى، يعني مواقفه كلها في الفيلم من أول ما دخل الجامعة، وهو وبيتكلم إنجليزي بالصعيدي كده، لا، لا، لأ. كان بالنسبة لي كوميديا تمام؟ ما لهاش حل. والّا لمّا جاب العربية valve 16 دي. <laughs> وزقّها له من البلد وقال له: "أبوك موصّينا يا خلف إن إحنا نز نِجيب ما حدّش يركب العربية غيرك." <laughs> لا لأ، كان ده أول فيلم ليه.
آه. إمم. فانبهرت بقى بيه. آه. آه. <laughs> آه. آه. <laughs> طب ما

آآ، طب أنتً الفيلم ده كان فيه ممثلين كبار كمان كانوا معاه، سواء أحمد السقا أو كان في برضه هاني هاني رمزي. آآ، أنت أنت إيه اللي عجبك شدَّك أوي؟ اللي هو لأ، محمد هنيدي هو اللي علّم معاك فيهم، والّا عشان هو البطَل؟
آه، حنان تُرك. آه. آآ لأ، أنا ما كنتش أعرف ساعتها البطَل مش من البطَل، أنا أولًا كنت رايِح السينما معاهم، اللي هو رايِحين الفيلم، هو الفيلم اللي نازِل صعيدي في الجامعة الأمريكية، يلا بينا، تمام. اللي هو أنا جاي معاكم، جاي معاكم، آه. آه، مش فارقة مين البطَل والّا مين الممثل، والّا بس ال الشخصية بتاعته يعني أول يعني الحتة اللي هي ضحِكت عليها لما كان نايِم في الغِيط، دي، ومش عارف وإيه، وطلَع له حاجة، فاللي هو عفريت عفريت. <giggles> أنا من هنا حبَّيت هنيدي، الطريقة بتاعته أصلًا آه، الطريقة بتاعته الضحك دي، هي دي أول لقطة أصلًا ضحَّكتني، يعني كفاية إن هو مرتبِط إن أول ضحكة ضحَكتها في السينما هو كان السبب فيها، فاخد
آه، أنتَ رُحت الفيلم ده وخلاص، مش مش فارِقة أي فيلم، آه. <chuckles> إمم. <chuckles> لأ هو ممتِع بصراحة، هو ممتِع جدًا. آه. آه، اللي هو هو أثَّر معاك، علَّم معاك. طب قُل لي، أنت علَّم معاك من بعدها بقى ابتدَيت تدوَّر على أفلام محمد هنيدي مثلًا، أو ابتدَيت تتفرَّج عليه أو كده؟
آه. كل أفلامه دخلَتها آه، كل أفلامه دخل
من بعد أي أف أي فيلم جديد بينزِل بتدخُل له سينما؟
أي فيلم جديد لهنيدي آآ، دخلَته حتى يعني
ده أنتَ كنت مشجّع لِيه جامد بقى، بتنفَعه.
آه يعني آه يعني أي حاجة لازم كنت أخُشها. حتى لو ما دخلتهاش بقى كنت ب يعني مؤخرًا بقى الحاجات اللي بتنزِل بعد طبعًا ما الواحد كِبر واشتغل وكده، لو ما قدرتش إن أنا أدخّلها سينما مع الولاد أو كده، آه باتفرّج عليها بقى على ال على التلفزيون الsmart أو حاجة، أشوف بقى أي منصة زي Shahid، Yango Play، أي حاجة جايِبة له الفيلم وأتفرّج عليه.
آه، مش فاضِي بقى يعني تنزِل سينما وكده، آه. إمم.

هو صعب هياخد حد مكان محمد هنيدي عندي، لأن محمد هنيدي كوميديته كوميديا طبيعيّة مش مصطنعة، هو أنا حاسه إن هو أصلًا في الحقيقة لو قابلته هيبقى كوميدي كده فعلًا، آه، يعني من طوله، لطريقته، ل لسخريته من نفسه كل حاجة، آه، يعني كل حاجة لكن بالنسبة للجيل الجديد بقى ده كلّه اتعلم يعني أشرف عبد الباقي كمان بالذات في مسرح مصر علم الناس اللي معاه إزاي آه، إزاي يبقوا بيعملوا كوميديا، زي يرموا إيفيه إزاي الناس تسقف لهم على حاجة.
آه، اللي هو امم. راح تضحك، بالضبط آه. آه، اللي هو بيقعد يقلش على نفسه أصلًا آه. <chuckles> آه. آه، جميل أشرف، آه. اللي هو اللي هو حسّيت إن هم إزاي بيتعلموا الشغلانة كحرفة بقى يعني، اللي هو مش مش طبيعة اللي هو ببقى واحد محترف، آه.
آه، بالضبط. وكل شويّة يتطوروا آه، وكل شويّة يطوروا من الشغل وبتاع وكده خدوها إن الكوميديا مصطنعة مش مش حاجة طبيعيّة، ه ده لأ هنيدي مكانه في القلب.
امم، بالضبط. آه، يعني آه، لكن أنت ما فيش حد ممكن يحل مكانه شوية أو على أقل إنك تتابعه يعني؟
آآ، يعني لأ ممكن يعني بيومي فؤاد باشوفه شويّة، على ربيع شويّة، بس يعني برضو ما حدش أوّل ضحكة زي ما قلت لك
آه. ما حدش هيشيله أنت و واضح إن هو واخد مكانة عندك ما حدش هيدخل يشيلها، آه.
طبعًا، طبعًا، لا، لا، لا، لأ، لأ ده مكانة كبيرة جدًا.
امم، آآ، لسّه طب لحد دلوقتي كده ممكن بتجيب مثلًا أفلام قديمة له، وبتقعد تتفرّج عليها يعني آآ، سواء جالك مثلًا
أنا على طول همام صعيدي في الجامعة الأمريكية، يعني همام في أمستردام ده بالنسبة قصّة كفاح، يعني قعد يشتغل لغاية لمّا اشتري المحل آه، يعني هو الفيلم يعني مسيطر على دماغي إن هو أي واحد ليه هدف هيعمله، برضو هنيدي اللي حط لي الفكرة دي.
امم. هتقعد تتفرج عليه. آه، طبعًا. اللي هو اللي هو اللي هو في رسالة، اللي هو في رسالة حلوة فعلًا آه، امم.
في رسالة آه، أنا هابتدي وأكافح والِم من كل واحد جلدر لغاية لمّا أشتري المحل اللي أنا عايزه ده.
امم، آآ، زي ملهم ليك كده، يعني أنت واخده إن هو كملهم فعلًا يعني.
آه. بصراحة آه، يعني كانت أفلام كلها يا بتضحك، يا فيها رسالة فيها كوكتيل حلو كده ما أقدرش أستغنى عنه روحي، روحي، روحي، روحي. <giggles>
آه، معاك حق فعلًا، ف طيّب أنا <chuckles> بصراحة أنا اتبسطت جدًا مع الكلام معاك، بصراحة واستمتعت جدًا يعني، وأحب أشكرك جدًا.
حبيبي، وأنا كمان.

لأ أنا شايفه يعني مش عارف م أنا لو هاحكم بالجيل بتاعي أنا كده، شايفه إن هو بينزل، لأن زمان السينما يعني أفلام يعني أنا فاكر فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية ده بعد ما د ما دخلته، فاهم، السينمات والشباك والحجز ويقول لك أعلى إيرادات وأعلى مش عارف إيه. أنا مش عارف آه، ما باحسش بالكلام ده دلوقتي وبعديها برضه يعني آآ همام في أمستردام، تمام،
إمم. آه، كان جميل جدًا طبعًا. إمم. دلوقتي ما بتحسش دلوقتي بالكلام ده مع هنيدي بس والّا مع السينما عمومًا، كُل السينما؟
مع السينما، السينما بقت أفلام كتير يعني أفلام كتير أوي، يعني أنا ممكن أخُش السينما دلوقتي في أي مول ألاقي 20، 30 فيلم مع بعض. فاهم،
يعني آه. آه قصدك ال العرض بقى بقى كتير، المعروض كتير أوي.
كتير كتير أوي، التنافس بقى يعني بدل ما ال زمان كان ينزل مثلًا إيه فيلم لهنيدي، فيلم لعادل إمام، آه، مش عارف محمد فؤاد نزِّل فيلم مع معاهم يعني لو لوحده والّا بتاع والّا كده يبقى خلاص آدي كده إيه ال3 أفلام بتوع الصيف، فاهم. آه، لكن دلوقتي خ 20 بقى 15 فيلم، شوف بقى الإيراد ده لمّا يتوزع على كل ده بتبقى لأ بتختلف، زمان كانت أحسن طبعًا.
آه. فعلًا، صح صح فيلمين 3 في الصيف وخلاص، بالضبط. فعلًا معاك حق. آه، دلوقتي فعلًا بقى كتير جدًا. ده غير ال غير المنصات الر الرقمية دلوقتي، منصات البث الرقمي كمان المو بقت بتسهل إن حد يتفرج على حاجة أكيد م يعني مش ز مش زي قبل كده. اللي هو آه يعني أنت فاكر مثلًا شوف أنت صعيدي في الجامعة الأمريكية ده تخيل لو ما كنتوش شفته سينما، شوف تخيل كده كنت هتتفرج عليه في التلفزيون إمتى أصلًا؟ بعدها بقد إيه بقى؟
آه. بالضبط، يعني دي ك دي كمان يعني دي الوسيلة. ياه! ده جه بعد ده جه بعديها تقريبًا كنت يعني أنا باقول لك تالتة إعدادي تقريبًا اتفرجت عليه في الجامعة في التلفزيون، كان على على روتانا سينما، تمام، وكانت عاملة ضجة، تمام، إن هي إيه كان بي آه، وكانوا بيعرضوا قبليها مثلًا ب ب ب7 سنين عارف <giggles> <giggles> الفيلم ده هيتذاع.
ياه! يعني آه. آه، اللي هو الع العرض الأول بقى وكده. آه، <laughs> بالضبط آه. اللي هو اللي هو بيعرضوا له كده الإعلانات بتاعته، آه. دلوقتي أنت الفيلم الفيلم ينزل في السينما أصلًا أسبوعين، 3، شهر بالكتير بتلاقيه نزل على المنصة أكيد، ف اللي هو
آه. آه، يعني بتلاقيه على المنصة، بتلاقيه على الإنترنت على حتى لو ما كانش شرعي بتلاقيه على منصات تانية. يعني كُل حاجة م متاحة دلوقتي في وقت قصير جدًا.
إمم.

آه يعني هنيدي كان صعيدي في الجامعة الأمريكية ده، أنا فاكر كان بيناقش القضية الفلسطينية، يعني كان عامل فيه آه مشهد روعة يعني، وسط الجامعة الأمريكية وكان دعم للقضية، آه، وك وآه ويعني إ كده وكان عامل مشهد روعة وسط الجامعة الأمريكية، مشهد سياسي حلو، وكان هز السينما كلها ساعتها وتصقيف وتصفير وإيه، يعني كان حاجة روعة. فأفلامه برضو ت تحس إن هو بيقدم رسالة.
آه ياه! فعلًا؟ كان ده كان أيام انتفاضة والّا والّا كان أيام إيه؟ آه. إمم. آه تحس إ يعني هو بي آه، آه بيقدم رسالة اللي هو ي ي بينقل يعني بي ال المجتمع، أو أو بي بي بيشوف المجتمع مثلًا أو كده أو بيعرض قضاياه، آه.
أيوه، يعني كان في فيلم برضو لهنيدي كان اللي هو كان طالع فيه آآ، هو وأخوه توأم، أفتكر اسمه
زي إيه؟ ت آه عندليب الدقي، آه، عندليب الدقي، آه.
عندليب الدقي، كان بيعرض في الوحدة العربية، وإن الأخوات يقفوا مع بعض وكده، فكان الموضوع حلو جدًا.
آه فعلًا. إمم فاللي هو أنت شايف إن هو يعني بيمزج الكوميديا مع القضايا المجتمعية، ب بطريقة حلوة يعني، هو بيعرض لك ال ال ال نفس تقريبًا نفس الفكرة دي بتاعة بتاعة عادل إمام، إن هو برضو كان معظمهم أفلامهم كوميدية وبيعرض المشاكل الموجودة، آه. طب
آه نفس ال قريب، قريبين من بعض. بالضبط كده بياخد مشكلة، ويدخلها وسط الفيلم بطريقةً ما، بتبقى كويسة يعني.
امم، طب أنت أنت دلوقتي لحد دلوقتي كده بت يعني بتحب تتفرج عليه الأفلام بتاعته القديمة كلها، زي يعني أنت قلت إن الأفلام دلوقتي السينما ما بقتش زي زمان، الأفلام بقت في أفلام كتير بتنزل، آآ، في السينما. ك كهنيدي بقى لما بيعمل مثلًا أفلام مثلًا جديدة أو كده، شايف إن هو نفس الأفلام دي خلاص زي أنت نفس المستوى بتاعه بتاع زمان؟ والّا حسيت إن هو خلاص الموضوع بقى يعني إيه، زي ما بيكون الناس كلها بتطلع معاش، ممكن مثلًا كبِر بقى خلاص اللي هو الجيل اختلف؟
آه. لأ الموضوع آه، آه بالضبط، أنا باتفق معاك.